بُصّي، هو ده هيتوقّف على الوقت اللي أنتِ آآ هتنقلي فيه. يعني أنتِ آآ قُلتِ في الأول خالص إن أنتِ قُدّامِك شهر، فشهر دوّة يعني آآ فترة مش مش كبيرة ومش صغيرة، فأنتِ ممكن تبدأي بالحاجات ال الغير ضرورية دي أول حاجة دي لازم تكلّمي صاحبتِك ودي أول حاجة أنتِ تنقليها. وبعد كده آآ بحيث إن أنتِ تظهر بقى قُدّامِك الحاجات الضرورية واللي أنتِ بتستخدميها وفي نفس الوقت إيه، تعرفي تفكّري. تاخدي الحاجات اللي أنتِ بتستخدميها أقَل شوية زي مثلًا الأجهزة ال الغير ضرورية، ال التلفزيون مثلًا، الم لو ام ممكن مثلًا الغسّالة لو أنتِ تخلّيها على آخِر أسبوع ولا حاجة، التلاجة وهكذا. تخلّي السراير والحاجات دي، دي آخِر حاجة خالص بحيث إن أنتِ خلاص دي مُجرّد إن أنتِ بتنقليها، خلاص يبقى أنتِ هتروحي تسكُني في المكان الجديد. والحاجة اللي أنتِ تنقليها ممكن يعني تنقليها وتفرشيها هناك على طول، بحيث إن أنتِ ما تكوِّميش الحاجة.
صحيح فعلًا. تمام، جميل أوي. آه. يعني قصدك ما أخزّنهاش بقى وأعمل بيها زحمة في المكان، يعني أ ال أنقِل وأرتّب في نفس الوقت، صح تصدّق ريّحتِني لإنّي فعلًا كنت لسّه بافكّر هو أنا بعد ما هانقِل لسّه كمان هاقعد أرتّب وأشيل دي وأحُط هنا وأجيب من اللي جِبته وحطّيته في الأوضة والحاجة اللي كانت هنا راحت فين؟ فعلًا بصراحة موضوع العِزال ده يعني أزمة نفسية كبيرة جدًا. جميل أوي إن أنت قُلت إن أنا أفرِش الحاجات أول بأول، لإنّي ما كانش في بالي بصراحة.
بالضبط. أيوة بالضبط. أنا أنا أنا قدّرت الحتّة دي خصوصًا إن أنتِ هتنقلي على مراحل. يعني أنا لمّا فكّرت إن أنتِ هتنقلي على مراحل، قُلت طيب ما ما هيبقى إيه الفرق بينها وبين إن أنتِ تنقلي مرّة واحدة غير إن أنتِ يبقى عندك أريّحية شوية في إن أنتِ ت توزّعي الحاجة وتفرشيها بَدَل لمّا آآ إمم. بالضبط. الح
صح. يعني أنقِل بتخطيط قصدك يعني إن أنا أبقى عارفة هانقل إيه وفين؟ جميل أوي.
مضبوط، الحاجة اللي هتنقليها في ال من الأوضة الفلُانية هتروح هناك في في في نفس الأوضة بترتيبها بكده هيبقى خلاص. وكده مش هيتبقى لك غير الحاجات الضرورية خالص هتنقليها وخلاص تبدأي تستقرّي بقى وتدوّري ب ب ب يعني نقدر نقول بذِهن صافي شويّة عن ال الشقّة الجديدة أيوه.
صحّ فعلًا.